Ah, e não não é e exatamente na como, assim, a porta que entra e já na frente porque na frente na parede da frente tem também uma porta, mas é na parede paralela mesmo que eu coloquei. Então você entra
Eu também quero colocar. Ah, tá. Ah, tá. É, a pessoa vai f é. Vai passar por ali, né?
Exato, já tem o espelho ali. Ela você já entra olhando para para o espelho ali, minha filha. Então, boa, eu não sabia disso. Amei, amei. E aí olha as coisas que eu amo Portugal, também, nessas coisas. Você já parou pra ver? Porque eu gosto do IKEA, eu gosto de ir lá nas promoções e tal, mas eu sempre tô de olho nas promoções de loja chique, também. Porque as promoções ficam num num preço que compete com a IKEA. Menina, eu entrei na Maison do Monte, sabe aquela é uma uma loja cara. Eu paguei num espelho lá muito mais barato que o IKEA. Muito mais barato porque estava na promoção. <laughs>
Boa. <laughs> Sim. Hã. Não, eu nunca usei. Bom. Ah! Sei. Hã. Ah, para. Como? <laughs> Gente, que loucura, né. Gente, eu amo promoção. Mas eu não use não tinha pensado nisso.
Começa a olhar. Começa a olhar essas lojas até
Vou olhar. E a gente tá num mês de saldo, né?
Muito saldo. Aí ontem eu e daí já tinha isso. Aí ontem eu fui naquela Homã sabe, na Hôma, Homã, Hô Hôma?
Aham.